Alors mon je je je dirais pas que j'ai un style parce que, heu, je suis vraiment, heu, mauvais dans ce dans ce domaine-là, heu, franchement, heu, alors, associer les couleurs, heu, heu, les styles, les les matériaux, les choses comme ça, c'est vraiment je suis vraiment, vraiment pas bon. Heu, je ressemble plutôt à un clown qu'autre chose quand quand je m'habille, heu, moi-même. Ce que je fais, en fait, c'est une technique que j'ai trouvée, heu et qui qui est t qui est super. C'est par exemple, je vais chercher des des images, par exemple, pour un costume.
D'accord. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord.
Chercher des images ou pour une veste ou peu importe, je vais me dire: «Ah bah là, heu, cette tenue-là, par exemple, la veste avec, heu, ce pantalon ou ça ou ça ou ça, je trouve que c'est c'est bien» et je vais m'acheter la tenue complète et ce qui fait que, heu, je sais que, heu, c'est si c'est présenté comme ça dans un magazine ou autre, ça doit être un petit peu dans l'air du temps ou dans la tendance ou ou ou peu importe. Heu, à à part certaines fautes de goût énormes, hein, des baskets avec un costume, heu, plus jamais, hem, qui fait ça? Mais, heu, à part ça, hem
Ouais. Mmh mh. Ouais. <laughs> Mais plein de gens font ça! Pourquoi juger comme ça? <laughs>
Ah non, mais c'est c'est c'est non, non, mais les gens, ils ils font ce qu'ils veulent mais, heu, voilà, moi je f voilà, c'est c'est <blows air> ce b je je comprends pas, heu, dans l'art sartorial, c'est c'est c'est compliqué, mais heu, oui. Heu, donc du coup, heu, je je suis allé vers des styles qui sont un petit peu pré-faits, comme je tout ce qui est costume ou ou autre. J'aime beaucoup le costume parce que c la coupe doit être, heu, nickel. Les matériaux sont souvent bons, alors, heu, en prêt-à-porter, c'est des ça dépend, mais en en demi mesure, heu, c'est quand même, heu, très, très bien. Je préfère mettre un peu plus. Hem et au moins, je suis sûr que ça me va.
Mmh mh. Mmh. Ouais. D'accord et est-ce qu'il y a des marques en particulier, heu, qui te plaisent ou vraiment les marques c'est pas quelque chose qui rentre en ligne de compte, heu, dans ton choix?
Non ça rentre pas en ligne de compte, hem, parce que des fois, ils ils proposent pas, heu, des choses, heu, ils pensent pensent pas toujours, heu, heu, comment dire? Hem, il y a certaines, hem, certaines marques ou certaines collections, des fois, on ça dépend s plus en plus des collections, hein, bien sûr, hein, heu, mais ils vont proposer des choses qui sont, des fois, trop à l'italienne. Dans l le monde du costume, l'i l le costume italien est une référence, hein, heu, mais avec des chemises plus ouvertes. Ar ouais r j'ai rien, c'est juste qu'ils ont des chemises beaucoup plus ouvertes, ils sont peut-être ils ont ils ont un style et et je pense qu'il faut aussi une attitude et il faut un peu un bon, il y a toujours et c'est des g d des gens qui portent, heu, dans les ph sur les photos, choses comme ça, qui portent, qui sont extraordinaires. Moi, j'aurais plus un style plutôt, hem, sur les costumes, plutôt classique, un peu plus à la française, un peu plus à à l'anglaise, heu, avec, voilà, chemise fermée, la cravate, ainsi de suite, heu. Je trouve que que c'est pas mal, mais ça dépend des collections, en fait.
Ouais. Bah oui. Qu'est-ce que tu as contre les costumes italiens? C'est pas ton truc? <laughs> Mmh mh. Ouais. Mmh mh. D'accord. OK et du coup, dans ce cas-là, si tu as besoin d'un nouveau costume, heu, tu t'y prends comment? Est-ce que tu donc ch tu cherches en ligne ou tu vas te promener dans les boutiques ou tu demandes conseil peut-être, heu, à ta mère, à ta copine, heu, comment tu t'y prends?